يعني أنا حصلت لي تَقلُّبات في شغلي. كان في أنا لمّا بدأت وأنا صغير، كنت باقعد وبابات في الأستوديو وباسهر وباعمل كل الكلام، <tsk> كنت باجي على حساب صحِّتي وعيلتي وكل حاجة في الأول. بعد كده لمّا سافرت بقى الموضوع متوازن شوية، بس جات لي فترة كده صغيرة كَسَل، إن أنا ما باعملش غير شغلي و آه، زي اللي هو المُرتَّب والأجازات والحياة برّه كمان كانت مدّياني فرصة إن أنا أعمل اللي أنا عايزه، بس حسّيت إن أنا يعني لازم أفضل تحت رحمِة شركات أو حاجة عشان أفضل محافِظ على style حياتي ده. بعد كده بقى اتنقلت بقى لخطة، لأ، أنا ليه بارفُض الفريلانسات وليه بارفض العقود الصغيرة؟ بقيت أعمل كُلّه في نفس الوقت، أنا في فترة كنت باشتغل مع 3 شركات في نفس الوقت، فدي كانت حاجة آه، آه.
آه. أوكي. حلو. اهم. أكيد طبعًا. إمم. ياه! 3 شركات. أ كنت بتشتغل كام ساعة الوقت ده؟
إمم. يعني في شركات كان الموضوع بيبقى overlap، لإن أنا باشتغل remotely مع شركة وفي شركة أخُش على الجهاز بتاعها من على جهازي وفي شركة تانية، آآ على شاشة تانية شغّال عليها فهو الحاجة الحاجات كانت <chuckles> داخلة في بعض كده. <chuckles>
إمم. إزاي كنت بتش تعمل الاتنين في نفس الوقت طيب؟
آه. هي بقى يعني مع الخبرات وكده، بقيت عارف إزاي أوازن ما بين ده وده شوية وفي بقى بو ورا بعد لمّا باخلّص كل ده في الساعات الأولانية بقى، بيبقى بالليل بقى باقعد أعمل فريلانساية والّا حاجة. كان في فترة باشتغل يعني عشان هو العقود كُلّها مثلًا مُغرية أوي، المبلغ هيجيب ل ف يعني كل ده هيريّحني، يعني أنا عارف إن أنا شهرين هاطلع عيني، بس أنا عارف إن أنا بعد الشهرين دول، ده أنا هابقى متدلّع على آخِر السَنة.
آه. إمم. يعني أنت ابتديت دلوقتي إن أنت تاخُد شُغل ويمكن يبقى فوق طاقتك، آآ عشان أنت عايز توصل لهدف معيّن.
إمم. ده حقيقي، إن أنا باعمله من آن لآخَر.
ودي مرحلة في حياتك وهتعدّي.
مك يا رب <laughs> يعني <chuckles> أخلّص الشقّة وأخلّص المصاريف اللي ورايا، فأنا ما أحسِّش إن أنا ورايا حتّى حاجة بتجري ورايا، ويبقى عندي خِطّة الأمان بتاعتي. وزي ما باقول لِك كده أنا في بافكّر إن أنا برضه أستثمر في شركة ف <tsk> يعني أنا قاعد بابني بقى اللي هو إيه، ال ال أنا مش عايز أبقى أغنى واحد في العالم ولا الحاجات دي، أنا عايز بس الحاجة اللي هي تخلّيني أعمل اللي أنا عايزه، في الوقت اللي أنا عايزه. وفي نفس الوقت عشان لو زهقت هاشتغل، لأ أشتغل فيريلانسات بقى حاجات صغيرة كده، عشان ما أنا برضه الخبرة دي كُلّها ما تترميش في الزبالة يعني. <laughs>
<laughs> طب وقُل لي أنت يعني لمّا بتنقّي شُغل دلوقتي، أنت بتختار بُناءً على إيه بقى؟ هل على على حاجة مثلًا هتتعلّم فيها حاجة زيادة والّا بُناءً بس على المادّيات وعشان أنت بتحاول إن أنت تجمّع آآ، مبلغ معيّن وده الهدف بتاعك دلوقتي، فبتختار على الأساس ده؟
إمم. إمم.